Çözemediği durumlarda, ilişki, eee, terapisi gibi
Imm Evet, olabilir. Neden olmasın? Günün sonunda, eee, o terapistler de bu işin eğitimini aldığı için, eee, bir sürü has yani, daha doğrusu bir sürü çiftle, eee, tecrübe edindiği için mutlaka, emm, çözemediği bir şeyleri, eee, 3'üncü bir taraf olarak, eee, yardımcı olacağını düşünüyorum. Giderdim ben, evet. Neden olmasın?
Hı hı. Evet. Hı hı. Anlıyorum. Eee, çocuk yapmak için tabii, evli olmak gerekmiyor bazı toplumlarda. Bazı toplumlar buna zorunlu tutuyor seni, eee, ş eee, o farklı farklı yaşanabiliyor.
Hı hı.